Mhm, <clicks tongue> pero ngayong week ang problema ko ngayon dito sa lugar namin? Um, <clicks tongue> tuwing umaga sobrang init, pero kapag pa-hapon na, umuulan at malalakas na kidlat.
Mhm. Ay grabe pareho pala tayo, ganyan din sa'min eh, alam mo yun, parang di mo ma-tantsa siya ang panahon pero alam mo na in ko na yun nasa isip ko na kaya lagi akong nag-dadala ng payong di ba.
Mhm, yan ang pinaka-mahalaga laging handa, <chuckles> ngayon ay Sabado, kumain ka na?
Totoo. Ah, hindi pa, 'di pa 'ko nag-aalmusal eh.
Hmm, sige pag-tapos natin siguro sa mga ating pag-uusapan eh, puwede na tayong kumain, <chuckles> ako din hindi pa kumakain eh, <sniffs> ayun. <chuckles> Pero salamat din ah, salamat at ah, na sa panahon na-ilalaan mo sakin para makausap kita.
Tama. Pareho pala tayo wala pa almusal. Sige. Hmm, walang anuman.
Um, sang-ayon. Ma ano yung mga may tanong lang ako sayo, <clicks tongue> ano yung mga simpleng paraan kasi ngayon medyo alam mo naman sa trabaho nai-stress tayo, and then may mga bagay na alam mo yung mga personal na may pinag-dadaanan natin? Pero ano-ano yung mga simpleng paraan para sayo, um, para alam mo yun, mapanatili na kalmado yung isip natin?
Mm. Uy, totoo. Hmm, totoo. Uy, alam mo, pinaka-mahalaga yan eh, kasi, parang ang hirap gumalaw, mag-patuloy, kapag alam mo yun yung isip mo parang ang gulo-gulo, balisa ka. 'Di mo alam ang gagawin, alam mo yung mga ganun? Ako kadalasan ang ginagawa ko niyan ano, titigil ako saglit, alam mo yung mag-mumuni-muni, hihinga-hinga, mag-aano sa ano sa nature, mag-lalakad-lakad, di ba? Yung mga ganyang pamamaraan para kahit papaano makalma ko yung isip ko, lalo na 'pag madaming gagawin parang, okay, ayusin ko muna sarili ko, mag-lilinis muna ako, para alam mo yun dire maayos yung isip mo. Ikaw ba nung kadalasang ginagawa mo 'pag ganyan?
Tama, mhm. Mhm. Mhm. Hmm. Tama, mhm. Mhm. Tama. Actually na alam mo gusto ko yung sinabi mo <clicks tongue> kasi sabi nga nila, <sniffs> kapag tumatanda na tayo parang ayaw na natin ng city gusto na natin ng nature o probinsya. Parang mas nakaka-relax, mas nagiging kalmado yung isip natin kapag puro green yung nakikita natin, yung mga ka ah, mga nasa bukid ka yung mga ganon? <sniffs> Ayun so, medyo yun yung mga simpleng paraan para sakin, para maging kalmado lalo na sa panahon natin ngayon na may mga kanya-kanya <clicks tongue> tayong pinag-dadaanan hindi man siguro pare-pareho ng bigat, pero alam ko, bawat isa may pinag-dadaan yan, pero ako habang tumatanda <clicks tongue> yun yung pingi pinaka <chuckles> naiisip ko ngayon pero, <sniffs> um, naisip ko lang, um, ano yung mga ginagawa mo kapag ano, alam mo yun, sobrang stress ka na, lalo na sa trabaho, ganon ang gulo-gulo na ng isip mo?
Hmm. Uy totoo. Ayan, oo. Oo. Hmm. Tama. Mhm.